どんな人でも例えば会社に入りました、いちねんめです。いろんな人からいろんなことを言われて、どうしよう、ああしよう、ま、気にすしますよね。そすと、普段の喋り方もできないなんていうこともありそうですから、あ、そういう感じなんでしょうね、おそらく。なんか心ここにあらずって感じですか？
うん。 はい。 はい。 ですよね。うん。 ああ、ありそうですね。うん。 うん、たかが <laughs> あ、いや、心ここにあらずまではないんですけど、あの、他のことう、うーん、誰か見てるかもしれんけど、知らんかなみたいな感じになったんですよ。
はいはい。 うん。 ああ、そうですか。あ、あ、そのね、そん時はね。そうですか。は、ああ。はい。
うん。 そう。 ただ、うん、周りの目を気にするといいことって、多分緊張すいい意味で緊張できれば
うん。 うん。 うーん。
多分プラスにはなると思うんですよ。
あ、まあね。うん、う。
うん。その、ね、なんかの本番とかがあった時も、人に見らいや、程よい緊張するといいパフォーマンスできるじゃないですか。
はい。 あ、要はその、いいいいほうに使うんですよね、気にする、をね。はい、あ、なるほどなるほど、はい。
そうです、そうです。うん。でも、ずっとその状態だと、もううんうん。で、は他人は見てないかもしんないのに、人の目をずっと気にしてる少年って
ああ、まあね。 ええ。 ああ、確かに。
絶対疲れるの想像でき
ああ、あ、わはい、なるほど想像つきます、それは、あの、はい。
ああ、はい。想像ん、あの、僕はやっぱり今の子を見てもしちゃうんですよね、そういう子たちを
あ、そうですか。ああ。
あ、この子、そう、すごい親の期待とか背負ってて、すごい大変な目に遭ってるんだろうなっていう想像、僕はしちゃうんですよ。分かるから。うん。はい。
ああ、はい。 うん、ああ、そうなんですか。へえ、ああ、なるほど。ああ。
そう。
そうか、まあね、うん。
で、れ、そうなんすよ。